Ờ, lên, ơ, cấp 2, cấp 3 thì cái tuổi dậy thì á thì tâm tính nó cũng thất thường, đúng hông? Thì tự nhiên hơi, ơ, tự ti về bản thân một xíu, kiểu như là, ờ, mình hơi, ơ, giống như là có da có thịt, rồi cơ thể nó phát triển hơn, rồi trên mặt cũng có mụn này kia, thành ra là mình hơi tự ti nên mình hay mặc mấy cái đồ mà, kiểu, rộng thùng thình oversize ấy, nhìn nó cứ quá giống như là, h ờ, 2 đứa cùng cỡ với cái bộ đồ đó vẫn còn vừa nữa á.
Ừm, chính xác luôn. <laughs> Ừm. À. <laughs> Hiểu nha. <laughs> Ừm, đúng là, à, khi mà từ cấp 1 nè cho lên cấp 2 là phong cách nó thay đổi rất là nhiều ha. Cấp 1 á thì thích những cái bộ đồ mà vừa vừa và đôi khi cũng, ơ, gọi là, bó bó này kia, phải hông? Nhưng mà cấp 2 thì bắt đầu là rộng ra ha. Nói chung là cái phong cách đó thì bạn có nhớ là lúc đó là bạn thường theo cái, gọi là, cái cái bạn thể là kể chi tiết cái phong cách là bộ đồ bạn mô tả như thế nào? Màu sắc nè, nó tối màu hay là nó sáng màu hay là như thế nào hông bạn?
Ờ, thường tầm, ờ, cấp 2, cấp 3 á, ờ, những cái lúc mà không bắt buộc phải mặc đồng phục của trường á thì mình hay mặc, kiểu như là, một cái áo hoodie rộng thùng thình nè, rồi một cái quần jeans mà kiểu nó hơi bạc bạc, bạc bạc, mà kiểu nó phải rách rách, ừm, chút xíu ở ngay cái đầu gối đó thì nó mới đúng cái cái kiểu hồi đó, ừm. Rồi, à, thêm một cái đôi giày, kiểu, hơi lẹp xẹp, lẹp xẹp nữa mà, kiểu, cái dây giày á là phải hơi lơi lơi ra chút nha, chứ hông phải là buộc lại gọn gàng đâu. Kiểu như, hồi đó nghĩ vậy là hay vậy đó, kiểu như, hơi hip hop, hip hop chất chơi đồ đó. Lúc đó thì, <chuckles> lúc đó nghĩ là ngầu lắm nhưng mà nhiều khi nhìn lại thấy buồn cười.
Ừm. Ừm. <laughs> Đúng là phong cách tuổi teen luôn, ừm. Ừm. À. <laughs> Hip hop ha. Ừm, nghe bạn mô tả thì đúng mô ờ, hip hop luôn rồi đó. <laughs> Ừm, <laughs> Đúng là cái thời, à, ngày xưa thì, ờ, có nhiều cái phong cách nó rất là hay và lạ. Thế thì bạn có nhớ là lúc đó nè, bạn, ờ, được truyền cảm hứng ở đâu về cái phong cách đó? Bạn bè nè hay là một ngôi sao nào ảnh hưởng hông? Hay là do bạn tự bạn nghĩ ra vậy?

Ờ, lúc mà mình, ờ, còn học cấp 3, đại học á, thì mình thích nhuộm tóc. Mà gia đình mình ban đầu á thì cũng không có đồng tình với chuyện này lắm, sẽ bảo là, ờ, không phù hợp rồi hư tóc này kia. Với lại gia đình mình, kiểu, cũng làm giáo viên ấy thì, kiểu, cũng không thích cái kiểu mà nhuộm tóc các kiểu. Nhưng mà về về sau ấy thì mình tự dưng mình cũng không thích nhuộm tóc luôn, tại vì tóc mình nó rất là yếu cho nên là mình thấy là sau mỗi lần mà nhuộm tóc ấy thì tóc mình yếu đi rất là nhiều. Thế là dần dần mình không nhuộm tóc nữa, mình cứ để tóc đen bình thường thôi.
Ừm. Ồ, ra vậy. Ừm. Ồ. Ừm. À, thì ra là vậy ha, kiểu, giống như là, à, mình cũng có thử nhuộm, cắt tóc nè, rồi cái phong cách mới nè, nhưng mà nó không hợp với mình cho nên là cũng không có, gọi là, theo cái phong cách đó ha.
Chính xác, chính xác.
Ừm, thế thì có lần nào á là bạn cố gắng theo cái mốt á, nhưng mà sau đó thấy không hợp và quay lại cái phong cách cũ hông?
Có nha, có một cái, ơ, thời một cái thời gian mà hồi mình đại học á, thì nổi lên cái phong cách là mặc đồ rất là bó, kiểu, mấy cái đầm mà body mà ôm này kia á, để mà tôn dáng các kiểu, l khoe 3 vòng đó. Xong rồi mình cũng thử mua về một cái mình mặc lên, ôi trời ơi, bao nhiêu <chuckles> mỡ bụng á, nó lòi ra hết luôn bạn. Kiểu như là, mình không thấy nó tôn gì đâu mà mình thấy nhìn mình còn bị mập hơn nữa, cho nên là mình thử lên một cái xong mình cất vào tủ luôn và mình không bao giờ mặc lại cái đầm đó nữa, và mình đem cho. Lúc đó thì cũng, ơ, một một cái bài học cho bản thân mình là sau này mình mua quần áo á thì
Ừm. À! Ừm hưm, tôn dáng, à, đúng rồi đó. Ừm. Ừm. À, tức là cũng thử rồi ha. <chuckles>
mình sẽ ưu tiên là đi, a, ra tiệm để mà thử trực tiếp lên người.
Ừm.